امم جميل جدًا. هل في مكان معيّن في إسكندرية جربت يعني أو تنصح بيه؟
آآ مكان للأكل يعني؟ الصراحة المطا أ أكل ال الأكل الكبدة تقصد والّا الأسماك؟
آآ مكان لأكل ال ال الكبدة آه.
الكبدة، المشكلة إن أنا آخ يعني الم المرّتين اللي رُحت فيهم كَلت، أنا مش فاكر اسم المطعم، هو حاجة شعبية شوية كده، أو حاجة على الضيَّق، فمش فاكر اسم المطعم أوي مش متذكره، لإنه مش حاجة مشهورة أوي، ممكن تكون مشهورة بالنسبة للناس اللي عايشة في إسكندرية، بس أنا ما اعرفوش يعني، ما اعرفش الإسم مش فاكر اسم بصراحة. بالضبط، مش فاكر اسم مُعيَّن.
اهم. اهم، آه منطقي طبعًا، جميل جدًا. طَب تعرف خلِّيني أنقلك لحتة تانية خالص بقى، بالنسبة ل التاريخ والثقافة بتاعة إسكندرية. هو أنت تعرف إن إسكندرية دِيَّة كانت عاصمة مصر في العهد البَطلَمي اللي هو اليوناني؟ آآ
سمعت آه عن الموضوع ده، آه سمعت عنّه، سمعت عنّه.
آه، وإن طبعًا إسكندرية كان فيها
ونَقَلوا بعد كده للقاهرة، آه.
آه، مضبوط، كلام مضبوط جدًا.
بس ما اعرفش تفاصيل أوي الموضوع، اللي اعرفه بس إن هو آه كان الإسكندرية تقريبًا قديمًا كانت هي عاصمة ال مصر، ده اللي اعرفه بس تفاصيل الموضوع أوي لأ، ما مش متعمق فيه.
اهم، جميل جدًا. آآ طب تعرف برضه إن هي اشتهرت بمكتبتها القديمة اللي هي مكتبة الإسكندرية القديمة؟ القديمة خلِّين آه.
مكتبة الإسكندرية، أيوه عارف، عارف. إنها اتجددت دلوقتي جددوها. حابب أقول لك بقى إن أنا كمان آه رُحتها بس في القديمة، الجديدة للأسف ما زرتهاش لحد دلوقتي، يعني أمّا رُحت من قيمة شهر تقريبًا أو شهرين ما لأ، ما دخلتهاش للأسف.
آه اتجددت. هل بقى أنت رُحت زُرتها؟

آه، بما إنّك عندك يعني خلفية عنها، طيب يعني آمم خلّيني طَب أسألك عن ال الجو العام لل للقلعة ديّة، أنت أول ما دخلت جُوّه القلعة وطبعًا شُفت المدافع، وشُفت الأحجار بتاعة القلعة اللي هي مبنية آآ تقريبًا تحسّها إنّ هي في وسط المَيّة مش هاقول لك ورا المَيّة، لأ دي في نُص المَيّة.
إمم، حقيقي. بالضبط، هي أصلًا على المَيّة على طول، يعني أنت أول ما بتخش أصلًا بت أول ما بتخشها كده بتدفع تذكرة عادي وتخش، بتحس بهوا كده فاهمني؟ اللي هو كإنك دخلت عالبحر، هُوأنت يُعتبر أصلًا عالبحر، فاهمني؟ كإنَّها شطّ، هي شبه الشطّ كده بس، قلعة مبنية يعتبر مبنية أصلًا في أول البحر على طول كده.
آه. اهم. جميل. اهم. جميل جدًا. طَب هل صَوّرت نفْسك كده، آآ مكان الجنود اللي هُم كانوا بيحاربوا في القلعة ديّة، أو كانوا بيقعدوا فيها زمان؟
الحقيقة ك أص تُقصُد تصوير وكده يعني؟
لأ ما أقصُدش تصوير، أقصُد هل تخيّلت نفْسك مكان الجنود الحقيقيين، اللي هُم كانوا قاعدين في القلعة دي؟
آخر مَر إمم الجُنُ الصراحة آخر مَرّة اللي رُحتها ديًا لأ، بس المَرّة الأولانية خالص اللي كنت قبل كده من قيمة سنتين 3 رُحتها، آه تَخيّلت اللي هُو إيه ده اللي هُو إزاي في جنود كانوا بيمشوا هنا كده! طب كانوا بيعيشوا إزاي! و وده يا بختُهم وكانوا واللي هُم عايشين على البحر، طب كان بيناموا فين؟ آه ق قعدت أتخيّل الحاجات دي كلّها أيوه، أول مَرّة رُحتها فيها.
اهم. جميل جدًا. طيب آآ خلّيني أكلّمك طيب أو أسألك عن الجو العام، لمّا أنت كده بتمشي على بحر إسكندرية، طبعًا معروفة إنّك بتمشي على البحر بتلاقي، بتاع الفِرِيسكا، بتلاقي مثلًا بتاع الترمس بتاع الزلابية
بالضبط، الأجواء دي برضه من الحاجات اللي هي مميزة ليها الأجواء الشعبية أيوه، الأجواء الشعبية دي بالنسبة لي برضه بتبقى حلوة.
اهم. طب ممكن تحكي لي عن الجو ده؟ يعني قُل لي كده مثلًا، بتحس بإيه، وأنت ماشي وسط الناس ديّة؟
والله مش هاقول لك إيه أنا باحس يعني بُص، أنا اللي بيخلّيني أميّز إسكندرية حتّى، يعني أنا مثلًا رُحت مُدن ساحلية، يعني مش المدينة الساحلية الوحيدة اللي أنا رُحتها إسكندرية، أنا رُحت قبل كده العين السخنة آآ رُحت شرم رُحت شرم الشيخ.
اهم. جميل.

آآ، رُحت كمان الغردقة مرَّة، فأنا رُحت كذا مدينة بس اللي هو لأ، إسكندرية مميَّزة فيهم، اللي هو إيه، أنت الأماكن دي مُعظَمها بيبقى إشغال أجنبي، فاهمني؟
أ تقصُد إيه بإشغال أجنبي؟
فما بتحسّش في <tsk> مُعظَم اللي هناك يعني مثلًا م زي شرم الشيخ، دي أصلًا بيبقى مليانة أجانب.
اهم.
ما هي ناس مش من مصر أساسًا، إنما إسكندرية، لأ، إسكندرية أكتر، بتحِس فيها إن أنت لأ، أنت في مصر كده وفي رُوح مصرية حواليك.
جميل جدًا، فعلًا عندك حق. طيب، امم، طَب خلّينا ننقِل حاجة تانية. ممكن أسألك سؤال كده آآ، قُل لي، هل إ عندك دافِع إنك تيجي تقعُد في إسكندرية أو تسيب المكان اللي أنت قاعد فيه وتيجي تقعُد في إسكندرية طُول عمرك؟
إمم. طول عمري؟ لأ، صعب.
طب ليه صعب؟ بما إنك بتحب المدينة جدًا يعني آه.
صعب لسبب إن الموضوع أنا باحب المدينة بس الفكرة إنه أنت أنت بتقول لي دلوقتي إن أنا أنقِل معيشتي هناك خالص، فأنت معناه إن أنا هانقِل ورقي وأنا أصلًا هانقِل ورقي من الجامعة وهاضطّر أ أقدِّم في ك جامعة هناك تاني، فلأ الموضوع صعب وإنك محتاج أوراق كتير، لأ، الموضوع مش سهل في إنك تنقِل من مكان لمكان.
اهم. طَب فرَضًا في حد هيساعدك إنك تعمل كل الكلام دَوَّة في يوم وليلة.
والله لو والله لو يساعدني في يوم وليلة مش هيبقى الموضوع متعِب بالنسبة لي، إن أنا أع أعمله عادي، يا أهلًا وسهلًا، ده ده أنا م أبقى مبسوط أساسًا.
أيوه، يعني الحاجة الوحيدة اللي مانعاك، يعني الحاجة الوحيدة اللي مانعاك ورق الجامعة بتاعك؟
آه، إجراءات كتير، آه، أ آه، بالضبط، آآ، أوراق كتيرة وكده يعني، وإنك برضه ف ما تنساش <tsk> ما تنساش إن الموضوع صعب بالنسبة لي كمان حِتّة اللي هو إيه، أنا صحابي كلّهم هنا، فأنت هتودّيني مكان، أنا باحب المكان ده بس هاستمتع بيه مع مين برضه، ما أنا لمّا كنت بارُوح زيارات، بابات يومين، 3 هناك وباستمتع فيهم، أنا ب باجي بابقى رايح يا إما مع أهلي يا إما مع أصحابي، طَب دلوقتي مثلًا لما أرُوح دلوقتي، لمّا أحب أخرُج مع حد من صحابي، مش هيبقى الموضوع ده متوفّر ليّا الّا لو أنت لو قُلت لي بقى إيه، لو قُلت لي التخيّير دوًّا بطريقة مختلِفة، لو قُلت لي إيه، ده أنا هانقلك هناك أنت وأصحابك كلّهم وأهلك وكلّكم هتقعدوا هناك، آه، ساعتها لأ، ده أنت كده خلاص عملْت معايا الواجب وزيادة.
أ بس الموضوع أبسَط يعني. إمم. اهم. جميل، فهمتك. اهم. آه، ساعتها أنت هتحب بقى إنك تيجي.
لأ، ساعتها خلاص أنا موافق، يالّا خُدني من إيدي بشنطتي أهوًّا ووديني هناك، أنا ع عادي، ما عنديش أي مانع خالص.
اهم.

حلو أوي. ده عشان كده بقى هم مسمّيِنها عروس البحر المتوسط؟
و آه، بالضبط أكيد، طبعًا، وعشان كمان مش بس كده، عشان كان في أماكن حلوة كتير ممكن تروحها أساسًا.
امم، جميل جدًا. امم، أماكن؟ طَب ممكن تحكي لي عن الأماكن دِيَّة عندك إيه مثلًا؟
عند عندك سان ستيفانو، وعندك باروح رُحت قبل كده كوبري ستانلي. أنا آخر مرّة رُحتها من حوالي شهر تقريبًا، الأماكن اللي أنا زُرْتها في الشهر اللي فات ده، رُحْت كوبري ستانلي.
اهم. جميل جدًا. اهم.
ورُحْت قلعة قايتباي، قلعة قايتباي حلوة أوي برضو. آآ، وت ولفِّيت تقريبًا أكتر من اللي أنا لفِّيت فيها هناك، لأن كنت واخد سكن فيها هناك كمان قعدت يومين، قَضِّيت يومين هناك. آآ، المندَرَة، منطقة المندَرَة لو تعرفها أكيد. لو أنتَ من إسكندرية هتعرفها.
اهم، جميل. جميل جدًا. هايل جدًا.
تمام؟
طَب بما إنَّك يعني رُحت الأماكن دِيَّة، طَب خلِّيني نتكلم خلِّيني نتكلم معاك عن مثلًا قلعة قايتباي. هل دخلتها من جوّه، والَّا بس اكتفيت إنّك تمشي من حواليها من برّه؟
ورُحْت المنتزه كمان. لأ، دخلتها طبعًا من جوَّه، بس المرّة اللي فاتت أ أ المرّة اللي فاتت لمّا دخلتها من جوّه آآ، اسمه إيه ده؟ لمّا جيت دخلتها من جوّه تقريبًا ما ما قعدناش فيها كتير يعني، أنا أنا فاكر إن في مرّة رُحْتها قبل كده برضو من قِيمة سنتين، دي المرّة اللي أنا يُعتبَر لفيتها كلّها، المّرة اللي فات المرّة الأخيرة يُعتبر <tsk> اللي هو اتمشيت شوية وخرجنا عادي، بس أ آه بالضبط، مط مط آه بالضبط، لمجرد اللي هو دخلت يعني أصل أنا شُفْتها قبل كده، فداخل مع واحد صاحبي بقى اللي هو إيه، بار بارجّع الذكريات بس مش أكتر، وعشان برضو بيبقى فيها لو تعرف كده فيها فَتَحَات أو الشبابيك، بتطل على البحر على طول بتجيب هوا بتجيب هَوا تحفة أوي بصراحة.
جميل جدًا. اهم. آه، يعني دخلت اتمشيت شوية كده، يعني رجّعت الذكريات بتاعتك وبعد كده طلعت تاني. امم. اهم. اهم.